Э, н абсолютно нет. А, <grunts> и у них были такие голубые глаза. Я ещё так подумала: "Неужели, думаю, э, у леопардов такие голубые глаза?" Потом оказалось, что это только у маленьких, а потом они меняют цвет. То есть просто небесно-голубые. И, <grunts> ну, как бы они на разрешили нам нам их погладить, а, и потом принесли, э, бутылочку. Я не знаю, было время кормления, так мы как-то совпало, пришли или просто они захотели ещё <chuckles> и больше удивить нас, я не знаю. Ну в общем, дали бутылочку как для младенца, ну, тока такую побольше. И я его взяла на руки да, я его мне дали его на руки, я его прямо как ребёнка вот так вот, э, держала на руках. И он, а, ну, он же они же уже зн знают уже бутылку, и эт то есть не только в руки попали. И он так жадно схватил, да, своими лапками, он прям схватил передними, и задними тоже пытался там, и руку мою <chuckles> вместе с этой бутылкой. То есть он её так взж прижал и пил это молоко. И это были такие невероятные ощущения, что вот такое дикое животное. Но скорее всего, а а, наверно, они пострадали, их нашли, наверно, ну, может быть, что-то с матерью их случилось. Э, вот, и они попали в этот парк. Да, то есть там животные
М. И вы прямо прямо кормили её, и прям кормили их? М, Они знают, что щас будет вкусно, да? Мгм, мгм. То есть получается, их спасали там? Их спасали, их не отбирали у у, там, у самки, их спасали, и за ними ухаживали как волонтёры, да? Вот такая была операция спасения. Классно. И как у тебя ка какие у тебя были ощущения после того, как ты вот покормила этого леопарда маленького?
Нет, нет, нет, нет. Мгм. Да. М-да, и